ทำ ท
อาจจะไม่ได้ไป ไปบ่น ไปด่าโดยตรง แต่ว่าเหมือนกับว่ากระแนะกระแหนนิดหนึ่ง ใช่ไหมครับว่าให้รู้ตัว? อา ๆ อย่างน้อยก็รู้ตัว อย่างเงี้ย เออ
ใช่ ใช่ กระแนะกระแหน ไป ไประบายหน่อย ใช่ครับ อืม แต่ แต่ แต่ แต่ว่ามันทำให้ผมรู้ว่า เอ๊ย ไอเดียผมแบบดีนะ แบบ โอ้โฮ ดีจนคนมาก๊อบ อะไรอย่างงี้เนี่ย เอ๊ย จริง <chuckles>
อา <chuckles> ก็ถ้าเกิดว่ามี มีคนก๊อบแสดงว่าคนก็สนใจ ใช่ไหม อา แล้ว แล้ว โอ้โฮ อันนี้ ก็คือเราก็ อ อืม ดูมองโลกในแง่ดีพอสมควรเนาะแบบนี้ อา
ใช่ครับ อา อะไรประมาณนั้นเลย อา ถูกต้องเลยครับ
แล้วแบบนี้อะครับ คือพอเรามีเรื่องปัญหาที่มีคนก๊อบอะไรมาแล้วเนี่ย เราได้บทเรียนอะไรจากตรงนั้นไหมครับ หรือว่ามี ได้ ได้มีการปรับปรุง หรือว่ามีแบบอะไรในคลิปถัด ๆ ไปบ้างครับ?
อื้อฮือ ก็ เอ่อ บทเรียนก็คือ โอเค ถึงผมจะได้ไอเดียใหม่ ๆ ใช่ไหมครับ ก็ถ้าคนก๊อบเยอะ ๆ เนี่ย ไอ ไอเดียนั้นก็จะกลายเป็นไอเดียปกติ อ่า ทำให้เราแบบต้องคอยคิดไอเดียใหม่ ๆ อา ต้องหาลูกเล่นอะไรใหม่ ๆ มาเสริมนะครับ อา
ครับ อา อาจจะไม่ยูนีกแล้ว อา โอเคครับ อา หลัก ๆ ก็คือคิดหาอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเนาะ ในวงการนี้ใช่ไหมครับ? โอ้โฮ วันนี้สนุกมากเลยครับ ก็ได้รู้นะว่าคุณเนี่ยทำยังไงบ้างเนาะก่อนที่จะมีการคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมา ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับ
ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ อืม อา ยินดีนะครับ ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผม

ก็คือผมจะแก้ไขด้วยการที่ โอเค ผมจะลองคิดไอเดียใหม่ ๆ ก็จะมีแบบว่า โอเค เอ่อ มีลูกเล่นอะไรใหม่ ๆ ก็คือผมก็ อ่า ลองกินให้เยอะขึ้นนะครับ จะได้ให้ตัวเอง ให้
อะฮะ ครับ ลองกิน ลอง ลองกินนี่คือ
ผม ผม ผมว่าคือด้วย ด้วยจากว่าผมเนี่ย ตอนคิดงานเนี่ยผมจะไม่กินอะไรเลย พอไม่กินอะไรมันก็ หิว มันก็อยากแบบว่า ทำ ทำให้ตัวเองเนี่ยดันทุรังที่จะคิดงาน อะไรพวกนี้ อ ตอนนี้ลองให้ตัวเองผ่อนคลายดู ใช่ครับ ปกติจะฝืนมาก
ครับ อ๋อ แต่ ล ก็คือ ปกติเนี่ยจะฝืน ใช่ไหมครับ จะฝืนว่าแบบว่า ถ้าเกิดว่าเราคิดงานไม่ได้เนี่ย เราก็อาจจะไม่กินข้าว อะไรแบบนั้น อา ตอนนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช่ไหม?
ใช่ครับ ถูกต้องเลยครับ อา ลองดูให้ผ่อนคลาย สรุปก็คิดออกนะครับ ก็ นะครับ ทำมา เดี๋ยวผมสามารถที่จะทำคลิปได้ยาว แล้วก็ทำให้คนดูเนี่ย อ่า สามารถที่จะรับชมได้จนจบ อะไรพวกนี้อะครับ
อา อือฮึ ครับ อ๋อ ก็แสดงว่าไอ้การที่ เราเนี่ยได้มีความผ่อนคลายถูกไหม แล้วก็มีความอิ่มท้อง รู้สึกว่าสบายตัวเนาะ ม ก็เลยทำให้คิดงานได้ดีกว่าตอนที่เราฝืนทำงานหนัก ๆ เลย อันนี้คือเป็นแบบนี้เลย ใช่ไหมครับ?
อืม ครับผม ครับ ใช่ อา ถูกต้องเลยครับ น่าจะเป็นเพราะความเครียดจากคอมเมนต์ น่าจะทำให้แบบความคิด ที่สร้าง สรรค์หายไป อา
ครับ <chuckles> อ๋อ ใช่ อาจจะมีเพราะความเครียด ด้วย อะไรด้วย อย่างนี้ ใช่ไหมครับ แล้วเคยมีแบบว่าช่วงที่โดนโถม หนัก ๆ หรือว่าคอมเมนต์มันเชิง แย่เกินสัก 50% แบบเนี้ย อย่างเงี้ย เคยมีไหมครับ?
ใช่ ใช่ครับ อา ครับผม อืม อย่างงี้ไม่ ไม่เคยมีครับ แต่ว่ามันจะมีประมาณว่า เอ่อ คอมเมนต์จะมี ติ แบบว่าติเยอะมาก แต่ แต่ว่าไม่ได้ด่านะครับ แต่ว่า ใช่
อา อา ก็คืออาจจะไม่เยอะ แต่ว่าก็ ก็เยอะ แต่ว่าติ ติหนักพอสมควร ประมาณนั้นไหม?
ใช่ครับ แต่ว่ามันเป็นเชิงติอะ มันไม่ใช่เชิงด่า เพราะว่าคนด่าผมค่อนข้างที่จะน้อย แต่ติเยอะ มาก แบบ แบบเขาไม่พอใจกับโปรแกรมที่ผมทำ หรืออะไรพวกนี้ หรือว่าคลิปก็ตามนะครับ ก็ ก็จะทำให้ผมเนี่ยบางทีต้อง ต้องหาลูกเล่นอะไรใหม่ ๆ มา แบบว่าทำให้ตัวเองเนี่ย คิดไอเดียได้ นะครับ
อา <chuckles> ครับ อา อา ก็คือมันเหมือนเขาเป็นข้อเสนอแนะแหละ ใช่ไหมครับ สำหรับการติที่ผ่านมาพวกนั้น ก็มีการเอามาปรับปรุง ใช่ไหมครับ แล้วของเราเนี่ยเห็นผลมากขึ้นไหมครับ สักประมาณเท่าไรเอ่ย ตอนที่แบบว่าโดนตอนแรก แล้วเราก็ไปปรับปรุงมาเนี่ย?
อืม ครับผม ได้ครับ อ่า ถูกต้องเลยครับ อืม